Sobre o skincare, a barba, coisas também de autocuidado, né, que hoje em dia não estão aí tão acessíveis por causa dessa rotina, talvez seja interessante começar com uma dessas coisas, né, se você observar que a barba você precisa pre ir no barbeiro, não é algo que você faz em casa, então talvez fazer o skincare em casa, ge você comentou que já tem vários produtos, que até não tá usando, então, em vez de começar tudo de uma vez, né, e e desanimar ou até perder, eh, ah esse tempo que você tá usando aí pra conseguir outras coisas, trazer pelo menos uma das coisas que você gosta de fazer, que te faz bem, como esse skincare que você pode fazer dentro de casa, às vezes fazer até, eh, entre pausas ali do de uma atividade ou outra que você já já tem que fazer mesmo, eh, e aí assim você começar a incluir de volta a sua rotina, né, até pra quando você tiver essa rotina menos corrida, isso ser mais natural também, né, não ser algo que você precisa mudar tudo que você já tem feito, né.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É, verdade, você tem razão mesmo. É eu eu tá eu vi eu estava numa fase que eu estava fazendo skincare todos os dias be e que é coisa simples na verdade é é passar 1, é 1 é 1 são 2 cremes, assim, à noite, depois lavar o rosto no outro dia tal e, eh, eu estava fazendo super certinho e aí, eh, eu tô tão cansado que na hora de dormir eu falo: "Ah não, amanhã eu faço." E aí vai, vai passando vai passando, né. Mas é legal, quero voltar viu?
Uhum, cansaço, cara. <chuckles> Sim. É, com o cansaço do dia-a-dia, a gente vai deixando para amanhã, para amanhã, e aí quando vê já passou viu, já passou 1 semana, 2, e fala: "J Acho que já nem vale mais a pena fazer porque agora, eh, já tem muita coisa já passou muito tempo, daqui 1 mês eu volto.". Então é é normal mesmo isso a gente fazer isso, mas, eh, tenta recuperar 1 coisa por vez, pra que também você não se sinta sobrecarregado, e também para não adicionar mais 1 coisa, ali, para carregar sua ro eh, sua rotina, e sim ser uma coisa de leveza, tá bom?
Uhum. <laughs> E. Uhum. Uhum. Mais coisas, né, pelo amor de Deus. <chuckles> Tá bom, pode deixar, mas olha, eu queria te agradecer aí por por esse papo, né, por, eh, poder me abrir com você e também pelas dicas, viu.